Und dann sieht das eben bisschen besser aus, ja?
Du und dann und dann, ähm ah ja, gut, das ist Apfeltaschen weißt du, was auch lecker wär, 'n Nüsschen oder so mal. Hm, ja, genau. <laughs> und dann fängt's an.
Hm. Und und wie oft passiert das so? Also jetzt wirklich mal so einfach mal wenn du sagst, passiert das einmal die Woche, einmal im Monat?
Oh, das kann ich gar nicht sagen ey, das kann ich dir überhaupt nicht so richtig sagen. Das ist wirklich ähm, gefühlt gefühlt müsste ich mal gucken, ey, was wäre denn gefühlt so? Es sind halt so Phasen, ja, und das ist wirklich, dann wie gesagt, fängt mit den 2 Apfeltaschen an und dann geht das, ähm
Also, selten? Ja.
dann geht das äh, ja, wie gesagt, dann komme ich sonst dann lasse ich auch die anderen also, die Mahlzeiten, da bin ich nicht mehr so genau und oft ist es dann auch, wenn ich was im Haus habe also, wenn ich gar nichts im Haus habe, stellt sich die Frage oft gar nicht, gell? Aber dann fang ich noch f an zu naschen vorm Schlafengehen und so. Und es sind dann so Phasen, dann ich nehme es mir die ganze Zeit vor, also, das 1. Mal ist ja sowieso einmal ist kein Mal und beim 2. Mal, es geht ja auch noch ich kriege ja wieder die Kurve. Ich weiß ja, wie's geht. Plötzlich ist 'ne Woche oh, ich sollte jetzt mich mal wieder zusammenreißen und dann dauert's vielleicht so 'ne Woche, 2 und dann kommt wieder 'n Punkt, werde ich wieder wirklich so straight edge. Da muss ich mich aber richtig zusammenreißen. Und dann
Mhm. Mhm, bei dir gibst du nur so ganz oder gar nicht anscheinend, ne? Also, entweder gar nicht, also im Sinne von, du kriegst es hin, du fühlst dich gut, brauchst es auch nicht, oder wenn's einmal passiert so, dann warum nicht noch 'n 2. Mal, 3. Mal, bis du wieder die Reisleine ziehst, ja.
Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Total. Das ist echt so. Und dann bin ich bei diesen und dann bin ich wieder in diesem Straight Edge Dingsbums drin und mach das so 2, 3 Wochen lang. Das ziehe ich dann durch und das klappt dann auch wieder gut. Und dann kommt wieder die Apfeltasche. Das geht echt diese Zyklen da kannst wahrscheinlich wahrscheinlich habe ich auch meine Tage, ja, meine Männertage oder so, was das Naschen angeht. Kannst du kannst dir den Mond nachstellen nach meinen nach meinen gesunden Gewohnheiten. Mein Lieber, jetzt kann ich drüber lachen. Es tut gut, so mal Dampf abzulassen, ne? Vielleicht hast du aber trotzdem irgendwie 'ne Idee für mich, ähm, wie wie ist das ist das unrealistisch? Bin ich da wie machen das denn weißt du, wie die das die die Sportler das machen? Hast du 'ne Idee?
Mhm. <chuckles> <chuckles>